Ouais, bah, pour être franc, j'ai jamais vraiment fait la comparaison, c'est vrai que j'ai jamais eu cette, heu, curiosité-là. Après je pense vraiment que ça peut permettre de en fait de consommer plus juste, finalement de consommer selon nos besoins, même si le tarif est à peu près équivalent voire peut-être un tout petit peu plus cher en vrac et je suis même pas sûr que ce soit le cas, hein, si ça se trouve, c'est moins cher. Heu, mais en fait ça permet de consommer, heu, voilà, exactement ce dont on a besoin, d'acheter la quantité dont on a besoin et d'éviter aussi, bah, des déchets alimentaires finalement, de d'acheter trop. Heu, voilà, des fois on achète des choses emballées, heu, d'1 kilogramme, puis on n'utilise que 500g et le reste passe à la poubelle, donc ça passe. Heu, voilà ça
Mmh. Mmh mh. D'accord. Mmh. Mmh mh. Mmh. Oui. Mmh. Oui. Le gaspillage alimentaire finalement aussi, heu, t t ça a un impact le fait de de d'a d'acheter la quantité exacte parce que c'est en vrac, donc si tu as besoin de 200 grammes d'amandes, tu vas pas acheter un paquet de 500 grammes et et donc tu consommes aussi différemment parce que tu consommes avec moins d'emballage, donc ça ça a un impact positif sur la planète et en plus ça t'évite de gaspiller ou de surconsommer, donc pour ton portefeuille, ça peut être aussi intéressant. Dans ce que j'entends, donc il y a plusieurs, heu, effets positifs dans le, heu, c cette notion de gérer ces déchets, heu, au quotidien. Après hem, est-ce qu'il y a des sceptiques autour de toi, heu, qui disent que, bah <blows air> heu, que que que qui qui j'entends, hein, ce que tu disais tout à l'heure, heu, le fait que bon tu les interroges pas du coup, savoir s'ils trient ou pas. mais hem, quand les personnes viennent, heu, chez toi par exemple, est-ce qu'ils se plient à à ton système de tri? Ou ils vont être récalcitrants? Est-ce que tu sens que c'est facile d'amener les gens vers, heu, ta propre, heu, gestion du tri?
Complètement. Complètement Ouais. Exacte Complètement. Mouais.